آه، أنت ال ال اللي قال لي الكلام ده مش هيفرق معاك في حاجة، تمام. فلقيته بقى قلَب ووشّه، "وأنا" مش عارف إيه، "والناس كلّها بتتكلم عليَّ." يا عمّي طب ماشي أنا جاي بانصحك. آآ، "لأ، لو سمحت أنا خلاص أنا كده أنا أنا زعلت" وبتاع، قُلت له: "خلاص يا عم براحتك." <tsk> ففوجئت بقى إنه هو زعِل بقى إيه بجد بقى، وم وقام مقاطعني وما بيكلّمنيش و لأ، وك وقاعد جنبي، يعني أنت فاهم، قاعد في الكمبيوتر ال ف ف فحاجة صعبة جدًا يعني ومش بيتكلم معايا بقى، و واتّضَح بقى إن هو بيتكلم أصلًا على الواحد إن أنا كنت عايز أعمل له أذيّة أو أك <tsk> يعني ح حوارات
صح. صح. امم. <chuckles> قَمص. أكيد لا، لأ، امم إمم. إمم. وأنت أصلًا مش في دماغك اللي هو بيتكلّم فيه ده أساسًا، يعني هو راح لحتة بعيدة أوي. <chuckles>
وأنا والله العظيم أنا بك آه، أنا بانصحه عشان ما يحصلّهوش مشاكل زي ما حصل في الشركة اللي أنا كنت فيها الأول فاهم؟
صحيح، اهم. ولكن الأشكال دي خُد بالك أعتقد آآ، آمم، يعني البُعد عن تجنّب نصيحتهم، تجنّب إنك تنصحهم هو منفعة لك وليه. بمعنى، آآ، أنت لو ما نصحتوش أنت لو ما نصحتوش آآ، الأذى ال ال ال اللي النَفسي، زمان هو دلوقتي آذاك نفسيًا اللي هو أنا يعني بتقعد تقول "يعني أنا غلطان؟ <tsk> يعني أنا كنت رايح أنصحه وأعمل معاه خير يعمل معايا كده؟!" صح كده؟ <chuckles> اهم، صح.
ف ف آه. تمام. إمم. إمم. دي حقيقة. أنا باقول آه، والله. فللأسف يعني علّمني إن أنا يعني فعلًا ما ما ما أنصحش أي حد بقى، يعني آآ، في آه، يعني آه، لسه آه، اللي أنا أحسّ فعلًا إن هو يستاهل النصيحة، لكن أنا قُلت أمّا أجرّب يمكن الناس التانية دي كانت غلطانة، واللي أنا كنت باسمعه ده ما كانش حقيقي مثلًا <tsk> فقُلت أجرّب معاه شكله يعني ممكن يبقى كويس، فللأسف طلع الكلام فعلًا آآ، اللي الواحد سِمعه آه، للأ
صحيح، ال اللي يستحق بس، أو اللي يقدّر الحتة دي. صحيح. اهم. آآ، إزاي يستحق يعني؟ إمم و صحيح.
ف فدِي من الحاجات اللي تخلّي الواحد ما يثقش في أي حد.
طيب آآ، الثقة ممكن ترجع بعد ما بتروح، آآ، والّا يعني على حسب، على حسب بالضبط؟
لو ليه رصيد عندك، يعني لو لو ليه فعلًا عندك رصيد وأنت فعلًا كان في بينكم أيام حلوة وعارف إن هو إنسان كويس وغلِط غصب عنه أو ما هو مش كده أصلًا، آه، عادي إحنا في إحنا في فترة وحشة جدًا، أو فترة زمنية صعبة جدًا و وبتخلّي البني آدم غصب عنه ممكن يعمل حاجات وهو مش حاسس بيها من كثر الضغط اللي عليه.
إمم. امم. امم، حلو. جميل. حلو، حلو ده، حلو التبرير والله. <laughs> يعني أعتقد في أ أعتقد ناس تانية أعتقد ما تقول لك أنا ما ليش علاقة آآ، ما هو التو الload اللي بيتحطّ عليه بيتحطّ عليّا، أنا ليه مثلًا يعني مثلًا صحاب ما يسأل أنا مثلًا، أنا مثلًا أنا صاحبي صاحبي صاحب عمري والله ب باسأل عليه كل شهر مرّة مثلًا طبعًا، أبعت له رسالة "أخبارك إيه، أخبارك إيه يا طارق، عامل إيه؟" هو اسمه طارق على فكرة صحيح كمان. <chuckles> فبعدين "عامل إيه حبيبي أخبارك؟"، "أنا كويس."، "العيال كويسين؟ مراتك كويسة؟ أمّك كويسة؟"، مش "آه"، وخلاص خلصِت، كل كل شهر كده بنبعت لبعض. بس، آآ، آآ، ما فيش حاجة تانية بتتعمل، وده صاحب عمري يعني. آآ، بانزل مصر باقعد معاه شوية وخلاص، وباقضّي الأجازة كلّها معاه ومع عياله وبتاع. آآ، ف فيعني فيعني العلاقات أعتقد لو العشم ما زادش فيها أوي
وحشة جدًا. إمم. إمم. إمم، أيوه، إمم، إمم. إمم، تمام. <chuckles> امم. أيوه. إمم، أيوه. أيوه بالضبط، امم.

ما أعرفش.
أوكي، يالّا مساء الخير. إيه الاخبار يا باشا، كله تمام، عامل إيه؟
سلام عليكم. الحمد لله. يومك كان جميل؟
اه الحمد لله كان مقرف <laughs> لا باهزر يا عم. النهاردة الاتنين بس بتبقى صعبة شوية. آآ
<chuckles> آه، هو فعلًا اليوم اللي في أول الأسبوع ده بيبقى صعب جدًا بقى في الtransportation وال والتعامل مع الناس، وفاهم؟
س آآ على أم الTransportation. والأشكال وتحس البرتغاليين بقى الصبح كده وإيه مش طايقين اصلًا نفسهم. هم اصلًا في العادة مش طايقين نفسهم. فهيبقى يوم الاتنين كمان. آه يقول لك هم اصلًا ت حد يقول لحد كده "bom dia" يقولها لك آآ يعني إيه، تحس إن هي طالعة كده منه وهي بتقول إيه، يا ريتني ما ما قُلتها يعني. أ
امم. أيوه، آه ما أنا كنت هاقولّ لك مش الصبح بس. <chuckles> امم. أيوه، دي حقيقة، الطبقة كادحة، ده ده بص أنا كل اما باقعد واشوف مناظرهم وهم بيركبوا ال transportation، باحس إنه إيه طبقة كادحة، عارف أنت الناس اللي بيتعذبوا.
<chuckles> شُفت كمية ال آه كمية ال ال البؤس اللي على وشوشهم؟
آه يا عم. يالّا، وما علينا، الحمد لله.
لأ عادي ما هو ما فيش مشكلة واحنا هو كده كده الكلام بيتكلم في اي حاجة ما عندهوش مشكلة في ال هو محادثة عادية يعني. ولكن ماشي ما فيش مشكلة خلينا بال في في الموضوع. هل ممكن أن تستمر العلاقة بعد فقدان الثقة؟ يعني هو ما هو ما اعتقدش إن هو وضّح العلاقة آآ المقصود بها العلاقة الزوجية او العلاقة ال فهي علاقة بقى بصفة عامة. يعني ممكن علاقة ال الزميل بزميله في الشغل، دي علاقة آآ ال ال ال ال ال ال الأخ بأخته والأخ بأخوه، الصاحب بصاحبه، الزوج بزوجته. آآ و ولكن في علاقات آه ولكن في علاقات ما اعتقدش إن هي حتى بعد فقدان الثقة، آآ هتتقطع. يعني مثلًا علاقة الأب بابنه أو علاقة الأم ب بابنها.
أيوه. امم. آه. تمام. تمام. أكيد. أكيد. أكيد طب لا، لا فتنة عامة. اهم.
استحالة حتى لو إيه اللي حصل. <laughs>
طبعًا. لأ، دي ما ينفعش أساسًا يعني <chuckles> دي ما ينفعش يتقال عليهم فقدان ثقة خالص. يعني بُصّ أنا أنا بصراحة بالنسبة لي فقدان الثقة ده بيبقى مي يعني عن ال طريق الأصدقاء، تمام؟ أو مش الأصدقاء يعني، أو الناس أنت بتتعامل معاهم حتى في business يعني، فاهم؟
صح؟ صح. صح. حلو. اهم.
فانت لأ، الثقة دي بتبقى في التعامل آه أصدقاء وناس وbusiness، فأعتقد ما فيش حاجة تانية ممكن يعني ناس هتفقد فيهم الثقة، مين يعني؟ زوجتك مثلًا، امم، يعني ما أعتقدش لأن الموضوع ده آه.
اهم، آآ أعتقد فقدان الثقة فقدان الثقة في في العلاقة الزوجية ما بتكملش اصلًا بعدها، حتى لو احنا عدينا نمرهم كده مضاد حيوي ولكن هي مش هتكم مليون في المِيَّة مش هتكمّل. فاهم؟ إنما مع الزواج إن آه إنما زي ما حضرتك قلت كده ال ال زي ما انت قُلت ال ال الأصدقاء. آه، آه أعتقد، أعتقد هي دي، هي دي اللي منوط بيها في المقام الأول يعني.
امم. آه. طبعًا. طبعًا. طبعًا. فدي دي دي امم. طبعًا، طبعًا هي أصلًا المشاكل كلها وال عدم الثقة كلها ما بتجيش أصلًا إلا في الحتة دي.
امم. صح صح. طب ممكن تكمّل؟ اهم.
لأنك أنت على مدار اتفضل، قول.
باقول لك ممكن تكمّل والّا لأ؟
أكمّل آه، ممكن أكمّل.
لأ، لأ، ال العلاقة ممكن تكمّل بعد فقدان الثقة؟

آه. آه ممكن تكمّل عادي، إحنا ما إحنا مش ملايكة، إحنا أولّا بُصّ إحنا بني آدميين، يعني كلّ الناس بتغلط و كلّ الناس ب بيبقى في مواقف بتخلّيهم غصب عنهم يغلطوا، فاهم، فإحنا مش ملايكة فلازم الدنيا تمشي، ما لو كلّ واحد مثلًا زعلّني في حاجة وقاطعته فإحنا كده هنبقى عايشين لوحدنا ما حدش هيبقى في فلازم الدنيا تمشي لازم نعدي لبعض.
امم. اهم صح. و صح. أكيد. ما فيش ط طب ما لهاش علاقة بنوع ال بنوع الفقدان؟ يعني مثلًا آآ، يعني مش السؤال مثلًا الأول نقول، نوع الفقدان اللي اتفقد الأول بعد كده نشوف آآ هنكمّل والَّا لأ؟ يعني مثلًا، مثلًا يعني مثلًا واحد صاحبك مثلًا، <tsk> كنت تتوقع مثلًا جه لك جه لك جه لك ظرف طارئ مادي مثلًا وأنت عارف إن هو معاه فلوس، و و ورُحت اتميّلت عليه قال لك أنا ما عيش فلوس.
امم. أكيد طبعًا. إمم. آآ ده ب ده بالنسبة لي بيبقى خلاص اتحط في frame كده يعني ف ف يعني خلاص مش هقاطعه طبعًا، تمام، هي حرية شخصية، بس أنا خلاص يعني هو بقى بقى في حتّة كده عندي مش مش زي الأول مثلًا بقى، يعني خلاص ال العلاقة اللي كانت الأول دي طبعًا أكيد مش هترجع زي الأول. تمام؟
مثلًا. اهم. أكيد. اهم. زي ده ده المثل اللي بيقول لك عل آآ إيه؟ أعرف صاحبك وعلّم عليه.
آه. أعرف صاحبك وعلِّم عليه تمام. فأنا مش هاجبره إن هو مثلًا يسلّفني، يعني خلاص هو ممكن يكون عنده ظروف برضه. آآ، محتاج الفلوس مثلًا آآ ال أ أكتر مني يعني اللي يعوزه بيتك مثلًا. فاهم؟
اهم. حلو. صح. صحيح صحيح.
ف فأنا مش هاقاطعه عشان يعني.
طب طب إيه المقصود بيها إيه المقصود بفيها بالضبط؟ اهم.
اللي مقصود إيه؟
ب بفقدان الثقة اللي هُم يعني تقصد إيه مثلًا؟ إيه إيه س فقدان الثقة بالضبط ال
ما هو بُصّ، ما هو فقدان الثقة غير فقدان البني آدم، يعني فاهم، دي حاجة أكيد طبعًا يعني أنا آه أنا ممكن أفقد الثقة في ال فيك مثلًا، بس مش ه بس مش هاقاطعك مش هاخسرك، آه طبعًا ف ف في بس في طبعًا، بُص بقى يعني في ناس للأسف يعني بتبقى عايز تدّوس عليهم برجليك، دي بقى ما ينفعش يتكمّل معاهم تاني، فاهم؟ آه، يعني م اللي هو أصلًا أنا مش شايف منك خير أصلًا إن أنت ممكن تبقى كويس معايا بعد كده، أو مثلًا مش شايف منك إن أنت آه، أنت تستاهل إن أنا أكمّل معاك يعني آه الله ينوّر عليك نور، ما هو في شخصيات كده أصلًا ما ينفعش إن أنت تبقى باقي عليها أو أو تعدّي له مثلًا أو تقول مثلًا عادي كلنا بنغلط لأ، في بني آدم كده بيبقى لأ ما ينفعش أصلًا الواحد يكمّل معاه، بيبقى إنسان مثلًا مش نضيف من جوّاه، إنسان حاقد إنسان بتاع مشاكل، إنسان باصص لك في ح في حياتك كلّها، إنسان عينه مش كويسة. فاهم؟
امم. تمام حلوة دي. امم. اهم. حلو صح اهم. اهم. صح. بالضبط. اهم. صحيح. ما فيش أمل أصلًا. <laughs> خسارته مكسب زي ما بيقولوا. اهم. صح. اهم. صح. و ومش راضي، مش راضي أعتقد الشخص اللي زي ده ما بيبقاش راضي فبالتالي أصلًا ب آآ وباء بين بينقل وباء بينقل عدوِته ليك كمان، حتّى لو أنت في حالتك كويسة يعني.
آه. طبعًا. أيوه. عليك نور. عليك نور. فده أصلًا هيبقى هي يعني هيبقى معاك في حياتك، هياخدك لورا مش هيطلّعك لقدّام، بالعكس ده هي ممكن يدمر لك حياتك يعني و يعني من غير ما أنت تحس.
اهم. صح. اهم.

يعني ما تخشش بعشم والله خُد بالك كمان حتى علاقة الزوج بالزوج بمراته يعني الزوج والزوجة، هو أنت مثلًا في أول العلاقة لو أنت داخِل وفاكر نَفْسك إن أنت بقى هتتجوّز نانسي عجرم الصبح وبالليل تعمل لك فيها رُؤَة آآ تنضف لك وتضبط لك وتدلّعك آه، الله وفي النُص ت و و وفي أول وفي اليوم الchef شربيني يطبخ لك ما هو كنت هتاخُد على دماغك، معلش أنا باتكلّم بصفة عامة يعني مش عليك ولكن بفكرة صفة عامّة تحس إن أنت إيه، آه، إيه ده هتلاقي نَفْسك مُتفاجئ أصلًا لإن العشم سقْف الطموحات بف ضرب فوق <laughs> فاهمني؟ فلأ، قلِّل الت قلِّل سقْف التم التوقعات والدنيا هتمشي يعني أعتقد يعني ده ده أول أول قاعدة لنجاح أي علاقة بقى.
إمم. إمم. إمم. طَب إمم. أيوه.. <chuckles> آه، آه. أيوه. إمم. دي حقيقة <laughs> أكيد. أكي أكيد، ونعدّي لبعض برضه يعني فاهم أنت برضه لمّا تعدّي لمّا تعدّي ل سواء بقى لأصحابك أو إخواتك أو أبوك وأمك أو زوجتك فاهم؟ الحياة الحياة هتمشي لإن إحنا بصراحة آآ في فترة صعبة جدًا و وكلّه مضغوط فلو بُص لو ما حدش عدّي للتاني هتلاقي الناس كلّها بتقطّع بعض وبتاكُل في بعض.
صح. اهم. آه. صحيح لأ، وخصوصًا في الload اللي محطوط ده. اهم.
لإن خلاص بس خلاص إحنا بقينا في وضع الناس جايبة آخِرها والحياة بقت صعبة جدًا. آه، والناس مضغوطة، مضغوطة ومش عارفين يعملوا حاجة يا عيني فبيطلّعوه في بعض.
في ناس بتتلكك. صحيح. صحيح آآ وكمان آآ ما عادش في مُبرّرات بمعنى مثلًا لو مثلًا آآ حد طلب من حد آآ حاجة آآ مثلًا بتاع ما ج ما كلّموش أو ما عملّوش حاجة هتل ما عادش في ما عادش بيخلق مُبرّرات بسبب إن الناس محطوط عليها load و و ولافّه في سايقة يعني لا تنتهي، فبالتالي هيقول لك، يعني هو محطوط عليه الضغط وأنا ب بالعب ما هو أنا نَفْس الكلام فاهمني، آآ فما عادش حد بيخلق يا حن حتى حتى كان في مش عارف حديث أو آآ آآ آآ التمس لأخيك 70 عُذرًا أو حاجة زي كده مش عارف حديث والّا مَقولة آه، فهو ي لو ما ردّش عليك يمكن في الحمام ما ما طلعش في الحمام ما يمكن عامل موبايله صامت ما لأ، ما عملش موبايله صامت، يمكن مثلًا تعبان فاهمني، ب ولكن ما عادش كلّمني، ما ردّش عليّا آه، يا عم خلاص العلاقة انتهت ما عادش بيركّز معايا فاهمني فما عادش ال ال
إمم. إمم. دي حقيقة.. إمم. إمم، دي حقيقة. صح، صح. دي دي حقيقة. أي إمم. أيوه هو كلّه بيفكّر كده دلوقتي فعلًا كلّه ما اللي هو إيه على ل على لمسة فاهم ي بلمسة يعني اللي هو بيتلّكك بس ي بس مع بس ده مش صح ده مش صح، إحنا محتاجين إن إحنا نقَف جنب بعض في الفترة اللي إحنا عايشين فيها دي الناس مضغوطة جدًا، فكل واحد بيحاول يحافظ على ص على صاحبه آآ إن هو يقَف جنبه في أي حاجة، يفضفض معاه ي يعني لمّا ن لمّا نعمل كده ما ع هتبقى عايش لوحدك أصلًا يعني هتلاقي نَفْسك لوحدك، ما فيش حد في حياتك.
صحي صحي للأسف.. اهم. صحي صحيح، صحيح. بالضبط و وهتلاقي نَفْسك وحيد فعلًا وتتمنى وتتمنى فعلًا إن أنت تبقى عندك شريك أو أي حد يشاركك ال الضغط اللي بيحصل تفضفض معاه بدل ما ما ما الواحد يموت بخانقته ور وغُربته يعني. حبيبي، حبيبي هاشوفك تاني إن شاء الله يا حبيبي مع السلامة.
الله المستعان، الله المستعان. استمتعت جدًا يا باشا بالمكالمة بتاعتنا دي يا رب نتكلّم تاني إن شاء ال تسلَم، تسلَم مُتشكّر جدًا، مع السلامة مع السلامة.
مع السلامه. س